Oh, das würde ich nicht so sagen. Also, ich habe schon in meinem Leben dreimal mein ganzes Zeug im Auto gehabt. Also, mhm.
Tatsächlich.
Ne, wir haben so ja, ja, tatsächlich. Ne, das kannst du auch überhaupt nicht vorhersehen, weißt du? Ich meine, wir sind jetzt in einer Gegend, wo wir nicht jetzt so furchtbar gefährdet sind, aber manchmal, wenn das Wetter so ist und der Wind ist in deine Richtung und und da fackelt irgendwas ab, das geht so schnell, kannst gar nix machen.
Mhm, okay, ja. Du solltest dich natürlich auch nicht ganz unsicher fühlen, aber wü vielleicht wird trotzdem mal so 'n Versicherungsvergleich oder dieses umgucken gibt's da eventuell günstigere Varianten und auch vielleicht Unternehmer, die dich, äh, aufnehmen würden, sowohl was die, äh, Gebäudeversicherung als auch die Autoversicherung angeht. Ich meine, fragen kostet schon mal nix, ne? Und, äh, vielleicht lässt sich ja da doch 'n bisschen was schrauben, was euch weiterhelfen würde.
Also ja, weiß nicht. Ja, ja. <giggles> Ja, das man könnte es mal probieren. Ma man man müsste mal sehen, ob ob mir jemand alles beides anbietet zur gleichen Zeit, ja, und zu welchem Preis.
Genau, ne, das wär vielleicht ja auch 'ne Möglichkeit, für den es dann auch attraktiv wäre.
Das das müsste ich mal gucken, weil die haben uns im Augenblick echt am Kragen. Ja, danke für die Idee.
Mhm. Ja, ich wünsch dir auf jeden Fall, dass ihr da gut weiterkommt und du 'n bisschen sparen da an dem Punkt kannst.